Oh, i digantinya mungkin, eee, nggak yang kayak hal yang serupa, ya. Cuma kalau misalnya kayak saya, eee, lagi pergi-pergi itu, saya biasanya banyakin aja jalan kaki. Cuma yang nggak teratur dari waktunya itu nggak teratur, begitu. Kalau di rumah kan saya bisa ngatur waktunya sekitar, eee, 30 menit tuh, dalam 1 kali, eee, olahraga gitu. Nah, tapi kalau misalnya lagi pergi-pergi itu, saya berusaha untuk banyakin aja jalan kakinya. Terus misalnya kayak, eee, pergi ke suatu gedung atau mengunjungi suatu tempat yang ada tangganya, sebisa mungkin saya menghindari untuk menggunakan lift, atau eskalator. Jadi pakai tangga. Apalagi kalau yang cuma 2, 3 lantai, itu saya usahain, saya naik tangga aja, gitu. Dan kalau misalnya kayak ke tempat-tempat, eee, hiburan, atau ke tempat wisata gitu. Nah, saya suka tuh jalan di sana. Itu kan, suasananya udah enak, kita juga bisa santai. Apalagi kan, saya punya anak nih. Nah, anak saya kan, suka lari-larian. Nah, saya itu usaha untuk ngikutin dia lari-larian. Jadi, itu lumayan membantu juga untuk, eee, berusaha untuk sehat juga. Lumayan untuk me mengeluarkan keringat, gitu.
Hmm hmm. Mhm. Mhm mhm. Lift. Heeh heeh. <laughs> Hmm, oke. Mhm. Enak. Mhm. Oke. Heeh heeh. Aduh, sehat ya? Oke, nah, kemudian nih, itu, Kakaknya, kalau lari pagi itu, apakah sendiri? Atau mungkin ditemenin anak, atau suami, Kak?
Biasanya kalau di hari kerja, saya, eee, la latihannya sendiri aja. Nah, kalau misalnya di akhir minggu, kayak Sabtu Minggu. Saya biasanya olahraganya kalau enggak bulutangkis, kalo enggak berenang, atau jalan kakinya itu, bukan di sekitaran rumah, tapi emang kayak di stadion gitu, di mana rame, orang jalan kaki di sana. Nah, itu saya lakukan bareng keluarga. Rame-rame tuh, jadi kita jalannya nggak sendiri-sendiri. Jadi sambil cerita-cerita juga dan di sana juga banyak orang loh! Jadi, dengan banyak orang itu, memotivati memotivasi kita juga untuk, eee, lebih semangat lagi tuh, lari, eee, dan jalan kakinya. Karena, biasanya saya yang cuma 1/2 jam. Kalau misalnya dari, eee, a akhir minggu itu, saya bisa loh 1 jam, jalan kakinya.
Mmm. Mhm mhm. Heeh heeh. Oh. Oke. <chuckles> Heeh heeh. Heeh heeh. Iya. Mhm mhm. Wah, lumayan jauh berarti ya kalau 1 jam nih. <laughs>
Eh, iya. Karena ngikutin ritme orang yang banyak, gitu. Kayak di stadion itu memang khusus untuk orang, banyak yang ada jalan kaki, ada yang olahraga lain. Di situ tuh tempat pelatihan, eee, ini juga TNI apa calon-calon TNI atau polisi gitu. Jadi, bikin kita itu juga lebih semangat, gitu.
Heeh heeh. Heeh heeh. Oke, heeh heeh. <laughs> Hmm, nah, terus kemudian tuh, biasanya kan kalau lagi keluar nih, kan biasanya jalan sama jajan, ya? <laughs> Kalau di hari weekend, gitu. Nah, itu mungkin, Kakaknya, juga apakah menerapkan rutinitas kayak rutinitas makanan yang sehat juga kah? Gitu. Jadi porsinya kayak seimbang nih gizinya, atau gimana, Kak?
Nah, iya. Iya pasti, sih. Heeh.